देखिए सबसे पहले तो अ, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या बजट और स्टाइल के बीच में, किसी भी तरीके का लिंक है? क्या ऐसा होता है कि अगर अच्छे बजट में ही आप स्टाइलिश दिख सकते हैं या फिर ऐसा है कि अ, बजट और स्टाइल जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप अच्छे कम बजट में भी स्टाइलिश दिख सकते हैं।
हुँ, देखिए यहाँ बताना चाहूँगा अ, बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं ना जैसे कि ब अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तभी आप स्टाइलिश दिख सकते हैं, ये मुझे लगता है काफ़ी पुराने ख्याल है, और आप देखिए ना पहले के ज़माने में हुआ करता था ऐसे कि जो महँगे कपड़े हैं स्टाइलिश हुआ करते थे और जो ना सस्ते कपड़े बहुत ही सिंपल से हुआ करते थे, पर मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है और हाँ, मेरे लिए भी ना मतलब महँगी अ, चीज़ें डालना स्टाइलिश दिखना नहीं है। मतलब कि अ, अपने स्टाइल को समझना और उसे अगर आप ना एक अच्छे तरीके से अगर आप अपने को कैरी करते हैं ना मतलब आज के समय में ये चीज़ देखी जाती है कि एक व्यक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज़ को पर्सनैलिटी को और कपड़ा को कैरी किस तरह करता है। ये कोई नहीं देख रहा आपकी शर्ट को उल्टा करके कि अ, इसका ब्रांड कौन-सा है, <chuckles> वो जो चीज़ है ना मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। और हाँ, मतलब जब बजट कम हो बहुत सी चीज़ें हो सकती है मतलब मुझे लगता है कि बजट ना अ, कपड़ों के मामले में कम ही होना चाहिए, उसके लिए देखिए ना क्योंकि अगर कम हो, तो आपके अंदर रचनात्मकता आएगी आप नई-नई चीज़ें ट्राई करना चाहेंगे, वहीं पे अगर मान लीजिए आपने 1 जैकेट ले ली, महँगी जैकेट ले ली आपको ये लगेगा ना यार मैंने बहुत पैसे खर्च लिए अब तो मैं अच्छा ही लगूँगा चाहे वो वास्तव में भी इतनी अच्छी लग भी नहीं रही हो। जी।
हुँ। उ, जी। बिल्कुल। हुँ। सही बात हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सही बात है, कैरी कैसे करते हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल सही बात है। हुँ। सही बात है। हाँ, ट्राई कर पाएँगे। सही बात है। हुँ, बिल्कुल सही बात है, और ऐसा देखिए अक्सर होता भी है लोग इसी चक्कर में फँस जाते हैं कि अब इतना महँगा ले लिया है, अब इस साल तो ख़ैर कुछ खरीद नहीं पाएँगे और कहीं न कहीं देखिए अ, जो स्टाइल का जो भाव होता है वो कहीं न कहीं कम हो जाता है, बड़े अच्छे से देखिए आपने बताया है। अ, लेकिन मुझे देखिए सबसे पहले ये बताइए कि जब हम बात कर ही रहे हैं कि अ, बहुत ज़्यादा अगर पैसे नहीं भी है तो भी हम स्टाइलिश हो सकते हैं, चलिए तो बताइए ऐसे कौन-से 5 बेसिक कपड़े, ऐसी कौन-सी 5 चीज़ें जो हैं वो हर किसी के वार्डरोब में होनी चाहिए?